なるほど。
うん。あ。
ま、キツネはそこまでしませんね。
そうですね、走ってますね、なんか、あ、横切ってるなっていう感じですよね。<chuckles> 可愛いですけどね。うーん。え、キツネもドイツで見たんですか？
うんうん。 <laughs> 可愛いですね。うーん。 そうですね。うーん、キツネはよくいます。で、なんか、普通に夜とかだったら、あの、キツネが家族で、なんか、ゆあの、道路わ渡ってたりとかしますよ。
ね。 へえ。 ほんとに、ね、狐に包まれるとかいう言葉は、どういう意味なんでしょうかね？
うん。 うーん。<laughs>
ない現象のことを例えてるのかなって思って。
まあ、なんか、そうですね、なんかちょっとミスミステリアスな感じはしますけどね、キツネは。うーん、確かに。
うん、うん、そうですね。はい。 ええ、ね、やっぱり海外色々ね、住んでみると、不思議な現象、出会うこと多いですよね。
ありますね。